Ah, yo creo que les da miedo por cómo los educaron desde el inicio. Yo te digo, eh, tiene mucho que ver con con la educación y cómo, a lo mejor, no los alumnos no los maestros, pero sí tu familia te educa contra los errores. Y hoy en hoy en día creo que estamos viendo mucho más de de, ¿sabes qué? Si el niño se cae, o sea, no lo sobreprotejas, no dejes que o sea, sí a ayúdalo si está llorando, pero tampoco lo ayudes de más, ¿no? Y ahí está como la dificultad, tiene mucho que ver, eh, a mi forma de ver, porque yo no tengo hijos, pero, eh, como yo lo veo des desde mi perspectiva, tiene mucho que ver cómo los papás educan a los hijos cuando cometen errores. O sea, tienen, yo lo que haría si fuera papá es, eh, hacerles saber de que sí, los errores hayan sido o intencionales o no intencionales, todos los errores tienen consecuencias y, como cualquier consecuencia, la consecuencia puede ser o buena o mala. Entonces, enseñarles básicamente eso, ¿no? Qué, e el error es bueno porque aprendes de ellos, pero siempre tienen consecuencias. Y ajá.
Okey. Ajá. Okey. Sí. Sí, sí, si, claro. Ajá. <coughs> Sí. Ujú. Sí, sí, claro. O malas, sí, sí, claro. Ajá. Sí, de hecho, es es bastante como interesante, porque de esto mismo nosotros, al familiarizarnos con una un problema, lo desarrollamos como el problema como tal, ¿no? El problema es malo, el problema es el es la parte negativa. Ah, si. Sí. Entonces
Ajá. Ajá, eh, sí, sí, sí, le das esa connotación como negativa. Sí, sí, sí. Y en realidad los errores no son bueno, sí podría decir que son buenos o malos, pero yo creo que más bien los categorizaría como neutrales, los errores son neutrales. Y tienen consecuencias buenas y consecuencias malas, pero los errores tal cual, o per se, son neutrales, y ya las consecuencias, pues ya le das lo negativo o lo positivo.
Ujú. Ujú. Ajá. Sí, sí, claro. ¿Y tú cómo que? ¿Cómo tú cómo crees que podríamos cambiar la idea de que los errores, en vez de que sean negativos, también pueden ser positivos? O sea, también nos pueden favorecer.